É, tenha faltado alguma coisa, alguma não tenha tido uma comunicação legal de de de que desse dessa questão de que você falou das mulheres, que é muito pesado, que não sei que. É muito complicado, também, você chegar e falar, né: "Olha gente, esse essa <laughs> ó, vocês vocês estão uma galerinha muito bad vibes não quero estar com vocês, <chuckles> não dá". <laughs>
<laughs> <laughs> Eu posso sair, né. Acho que é isso que eu tenho que fazer, tipo, a hora que começar esses assuntos eu tento trocar, se elas insistirem eu falo: "Puts, gente tenho que ir indo, vou nessa, eu eu <laughs> esqueci um bolo no forno". Não, sei lá, eu falo que eu tenho que ir. <laughs> Né, acho que tentar mudar o assunto. Não é que é bad vibes, sabe, elas falam de coisas tão é que pra mim é que eu sou um pouco esponja, sabe?
<laughs> <laughs> <laughs> Tem co são coisas que não interessa dentro. Aham.
Eu sou muito, assim, quando alguém começa a contar alguma coisa, eu fico <clicks tongue> acho que eu sou muito sensível a alguns temas, assim, elas estão falando de relacionamento, eu tô vendo o sofrimento e ela tá tentando botar banca de que tá tudo bem. Eu estou vendo que não está. Tipo, tem uma amiga que conta que ela é mais velha, tá saindo com um cara mais novo, o cara não quer assumir. Daí ela fala: "Mas pra mim tá tudo bem, por causa disso, disso, disso". Daí, ao mesmo tempo, ela virou e falou assim: "Ah, mas outro dia a minha filha estava na cidade, eu levei, ele super foi tão gentil com ela". Daí eu senti imediatamente, assim, oh, esperança de que ele vai assumir alguma com ela, porque ele foi legal com a filha, sabe?
Uhum. Entendi. Entendi. Aham. Então você fica meio nesse impasse, né, de querer falar, de mas, assim, de
E aí eu fico mal. É, não, eu jamais falaria nada, mas eu me sinto mal, porque eu vejo que ela é uma pessoa tão legal, sabe, e tá com essa esperança, eu não vou virar e falar: "Putz, amiga, esse cara não vai querer nada com você". Eu não conheço o cara, ta talvez ele queira, talvez ele não queira, a questão é que eu estou vendo o sofrimento dela ali, entendeu? E me faz mal. Eu sei que é um pouco egoísta da minha parte. Eu sou <chuckles> poxa, a pessoa está ali desabafando, eu fico pensando que eu estou me sentindo mal por ela. Mas é um fato, é uma carga que
Uhum. Entendi, você absorve muito, né? Não, eh, assim, se você assumir isso não tem problema nenhum, assim, não e não é questão de egoísmo, é você saber o que te faz bem, eh, porque, assim, é isso, você é uma pessoa que poxa, você consome muita energia das pessoas, então se isso te não te faz bem, é necessário reconhecer isso. Porque aí entra a questão do autocuidado. Também, o que que adianta você estar lá de conselheira dessa sua amiga, escutando ela desabafar, <clicks tongue> eh, ela sair aliviada, eh, acho que eu já vi totalmente carregada, exatamente, entendeu? Tem um desenhozinho exatamente, essas pessoas que transmitem isso, que ela puxa totalmente sua energia, são desenhos que a pessoa estava clarinha, eh, e a outra tá lá com a cabeça toda bagunçada. Aí elas conversam, de repente, a outra tá com a cabeça toda bagunçada e a outra tá ótima que desabafou, entendeu? Então, acho que vale a pena se você é. Então, assim, menos, ev eh, diminuir esses encontros, né, não é deixar de ter contato nem nada, não é deixar de escutar a sua amiga também, porque às vezes é necessário.
É. É. É. E eu saí triste. <laughs> Aham. <laughs> É. Tá acontecendo um pouco.